อา ครับผม
เยอะมาก ๆ คือบางคนเขาอาจจะต้องพึ่งแบบพึ่งยาจากหมอ ออกไปทำกิจกรรมกับเพื่อน ใช่ไหมครับ แต่ว่าผมไม่ค่อยมีเพื่อนครับ ผมก็ต้อง เอ่อ อยู่กับตัวเอง เยียวยาตัวเอง ให้มันแบบจิตใจมันกลับมาฟื้นฟู 100% จะได้มีแรงวิ่งไปดูสาว ๆ ในสวนสาธารณะไงครับ
ครับ อืม อืม โอ้โฮ ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับเนี่ย แต่พูดถึงเนี่ยการที่เราอะจะต้องไปแบบ อ่า ไขว่คว้าหาอะไรแบบนี้อยู่ แล้วเราไม่หยุดสักทีนี่มันอาจจะฟังดูลำบากนะครับ
ครับ อ๋อ จริง ๆ แล้วคุณรู้ไหมครับว่า การที่เราทำแบบเนี้ย มันทำให้ชีวิตเรามันเหมือนเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างหนึ่งที่แบบกระชุ่มกระชวยนะคุณ มีความสุขนะ คือเราไม่รู้ว่า วันไหนเราจะแบบเกมสักวันหนึ่งหรือเปล่า อะไรแบบเนี้ย
ครับผม อืม ครับ อา อืม ครับผม โอ้โฮ ว่า จริง ๆ ทั้งที่
อย่าง อย่าง อย่างพี่ผมเนี่ย มี มี มีพี่ชายผมคนหนึ่งเนี่ย เขา เขาทำงานอยู่ที่ไอ้ ไอ้ห้างสรรพสินค้าย่านบางนาชื่อดังอะ ไอ้ศูนย์จัดแสดง เขาเรียกอะไรนะ?
ครับผม อืม ครับผม
บ ไบ ไบ ไบเทคบางนา เออ
อา อา ครับผม
แต่เขาเนี่ย เป็นคนที่ชอบกิจกรรมอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะคล้ายผม ผมเนี่ยเข้าโครงการหาความสุขจากอาบอบนวด ก็คือเพราะพี่คนนี้เลยนะ คุณรู้ไหม เขาบอกว่า "ไอ้น้องความสุขเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรา แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไร" แต่อย่างพี่เขาเนี่ย พี่เขาเลือกอาบอบนวด เขาเป็นคนพาผมไปเลยคุณ คุณเชื่อไหม โอ้โฮ ทุกอย่าง
อืม ครับ อืม อา ครับผม อืม อืม อืม เชื่อครับผม แล้วเป็นยังไงต่อครับ? อืม
โอ้โฮ ทุก ทุกอย่างอะ พี่เขาเนี่ยเลือกเบอร์ตองตลอด อา เลือกของดีเพื่อตัวเอง มันจะได้แบบกระชุ่มกระชวยไง มีความสุขเยอะ ๆ เออ แต่ก็มันก็นานมาแล้วนะครับ ตอนนี้เขาก็ เขาน่าจะเลิกได้แล้วล่ะครับผมว่า
อืม อืม ครับ

อืม เขาเป็นครอบครัวกันนะครับผม มีพ่อ มีแม่ แล้วก็ลูก 2 คนนะครับผม ก็ ครับผม ก็อยากจะเล่าวีรกรรมให้ฟังนะครับผม ก็มีไอ้เด็กคนหนึ่งนั่นแหละครับผม เขาชอบไปแหย่ แหย่ลิงอะครับ
ครับ โอ้โฮ อ๋อ ครับ
อือ ใช่ครับ คือ คือไอ้ที่ผมพาเที่ยวนี่พาเที่ยวบางแสนนะครับ อา ก็จะมีลิงเขาสามมุกเยอะ แล้วไอ้เด็กคนเนี้ย แหย่ลิงอะครับ เกือบได้แบบมีเรื่องกับลิงเลยครับ ก็ผมต้องห้าม ห้ามมวยให้ทันครับ ไม่งั้นแล้วเดี๋ยว ลิงป่ามันค่อนข้างดุอะครับ
อ๋อ ครับ โอ้ น่ากลัวนะครับ อืม หมายถึงว่า กลัวติงจะต่อยเด็ก อย่างเงี้ยเหรอครับ?
ถูกต้องครับ เดี๋ยวเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวอะครับผม ก็ต้องมีการแนะนำก่อน อย่างเงี้ยครับผม ก็ถือว่าเป็นกิจกรรม ทั้ง กิจกรรมที่ผมชอบแล้วกันเนาะ ได้เป็นอาชีพที่รัก อาจจะตังค์ไม่มากมาย แต่ก็รู้สึกว่าได้ฝึกภาษาด้วย อย่างเงี้ยครับผม
โอ้ ครับ อืม ครับ อืม ดีเลยครับ ๆ จริง ๆ แล้วเนี่ย กิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ย มัน ก็อยู่รอบ ๆ ตัวเราจริง ๆ นั่นแหละครับ บาง อย่างคุณเนี่ย คุณเลือกที่จะให้ความสุขตัวเองกับงานที่คุณเลือกไปเลย เขาเรียกว่า 2 in 1 ในครั้งเดียวใช่ไหมครับ?
ครับผม อืม ครับ ใช่ ใช่ครับ เออ ถูก ถูกต้องครับผม
อืม แล้วก็อย่างผมเนี่ย บางทีเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเงี้ย อย่างเช่น แบบเราได้กินอะไรอร่อย ๆ เราก็มีความสุขนะ ผมเป็นนะ
ใช่ครับ อืม ครับ ครับผม อืม ครับผม แหม ถ้าให้ผมทายนะ ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้ว คุณชอบกินขนมปังแน่เลย
ใช่ ผมเนี่ยเป็นคน ครับ โอ้โฮ ใช่ครับ ผมชอบกินขนมปังที่สุดครับ จริง ๆ แล้วเนี่ย ผมมีรุ่นพี่แบบที่ทำขนมปังขายอยู่ด้วยครับ
นั่นไง โอ้โฮ อุ๊ย ครับผม อืม ครับผม
เออ คือขนมปังเขาเนี่ย เป็นไส้ครีมที่แบบเป็นครีมนมสดน่ะครับ
อา อา ครับผม ขนมปังครีมนมสด
แต่คุณรู้ไหมครับ ความ ความอร่อยมัน มัน มันอยู่ตรงไหน คุณรู้ไหมครับ?